มันดี ขึ้น อะไรอย่างเงี้ย แบบมันต้องทำยังไงอะคะ ต้อง ต้อง ต้องฝึกหรือว่าต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหม?
ค่ะ <laughs> ค่ะ ต้อง คิดว่าต้อง ต้องฝึกทำบ่อย ๆ อะค่ะ อาจจะทำทีละนิด อย่างเช่น ยกตัวอย่าง อย่างตัวเองอะค่ะ เป็นแบบ เคย เคยทำ พยายามทำข้าวผัดมาตั้งแต่แบบ ตั้งแต่อยู่เมืองไทย ตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียน ตั้งแต่เป็นเด็กอะค่ะ ที่ไม่ ที่แม่ก็บอกว่า "อยากกินก็ไปผัดกินเองสิ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันไหนแบบ <chuckles> แล้วก็ เราก็ เออ พยายามทำค่ะ ก็ ก็ผิด ๆ ถูก ๆ มาเรื่อย ๆ อะค่ะ ตอนแรกคิดว่าข้าวผัดมันก็ไม่น่ายากใช่ไหมคะ ข้าวก็ผัด ๆ กับใส่เครื่องปรุงเฉย ๆ แต่ว่า แล้วก็มาได้เรียนรู้ว่า เออ ถ้ามันบางทีมันก็แฉะไป บางทีก็แข็งไป บางทีก็นิ่มไป อะ ไร อย่างเงี้ยค่ะ มันก็มี มันก็มีรายละเอียดของมันอยู่ ก็ใช้วิธีทำ ฝึกทำไปเรื่อย ๆ อะค่ะ แล้วเราก็น่าจะจับจุดได้เองว่า อ๋อ ครั้งนี้แบบไฟแรงเกินไปนะมันติดกระทะ หรือว่าบางครั้งข้าวมันนิ่มเกินไป เอ่อ ข้าวมันก็จะแฉะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ อืม
อ๋อ ค่ะ <chuckles> อืม ค่ะ เออ อือ อืม อืม อ๋อ ค่ะ อา ก็คือเหมือนกับเราต้องสังเกตเองด้วยใช่ไหมคะ?
ค่ะ ใช่ ๆ อาจจะแบบดู ดู เขาเรียกอะไร ดูสูตร ดูเคล็ดลับจากของคนอื่น ๆ มาแล้วอะค่ะ แล้วเราก็เอามา มาลองดูว่า งั้นเราลองทำตามสูตรเขาซิ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ค่อย ๆ ลองทำจากทีละนิดก่อน ถ้าเกิดว่ามันพัง ก็จะได้ไม่เสียดายมาก <laughs> ค่ะ อย่าง อย่างส่วนตัวก็แบบข้าวผัดก็อาจจะแบบเริ่มจากข้าวผัดที่ ที่ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ ไม่ต้องใส่อะไรเลยอะค่ะ ผัดข้าวให้มันแบบอะรสชาติได้ก่อน ใช่ แล้วถ้าแบบพอรสชาติมันได้ แล้วก็ โอ้ ค่อยลอง Advance เพิ่มเนื้อสัตว์ขึ้นมา แล้วก็วิธีผัดก็เหมือนเดิมมันก็น่าจะแบบได้ อะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่า ค่อนข้างอยู่ อยู่ตัวแล้ว ค่อนข้างแบบโอเค ผัดได้แล้ว แบบ อืม เข้าที่
อ๋อ ค่ะ ๆ อือฮึ อืม ค่ะ <chuckles> อ๋อ ใช่ อืม ข้าวก่อน อ๋อ อ๋อ อืม อืม ช โอ้ ดีจังเลย เพราะว่าเวลาบาง บางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบ โอ้ ข้าวผัด โอ้ ใช่นะ เพราะว่าจริง ๆ ส่วนตัว ตัวเราเองก็ชอบกิน ข้าว ข้าวผัด ชอบ ชอบกิน แล้วก็ อ่า เคยผัดเองด้วยแหละ แต่มันก็นั่นแหละ เป็นแบบ ที่คุณบอกเลยบาง ที ก็ <laughs> บางทีมันก็ ไฟ บางทีมันก็จะดูแบบแปลก ๆ อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่ แต่เวลาไปกินที่ร้านเนี่ย แหม <tsk> วิจารณ์ เต็ม ที่เลยนะ <laughs> วิ จารณ์กับ คนที่ ไปด้วยกัน อะไรอย่างงี้แบบ "ทำไมเขาใช้ข้าวอันนี้เนี่ย ข้าวมันแฉะนะ คือแบบ ผัดข้าว มันไม่อร่อย <giggles> บ่น ๆ บ่น <laughs> ใช่ ค่ะ แต่มี ข่าว พูด ถึง อืม
ค่ะ อืม ค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม <chuckles> ค่ะ อืม ค่ะ <laughs> ค่ะ <giggles> อา ค่ะ <chuckles> ใช่ ๆ แบบเมื่อก่อนก็ ก็เป็นค่ะ แบบ